Thì thật ra một chuyến đi như vậy thì nó sẽ cho mình có rất là nhiều góc nhìn. Góc nhìn thứ nhất là về bên nước nước bạn thì mình sẽ so sánh được rằng là, ờ, nước bạn phát triển được những cái gì và nước mình vẫn còn hơi, à, xa hơn với nước bạn một số vấn đề như thế nào. Về văn hóa, về con người cũng vậy, thì mình sẽ xem rằng là, ờ, văn hóa bên Trung Quốc có bị ảnh hưởng gì tới Việt Nam hay không, ờ, và người Việt Nam thì cũng có người ờ, văn hóa của Việt Nam có ảnh hưởng gì đến văn hóa của Trung Quốc hay không, có bị du nhập hay là không. Rồi các phương tiện di chuyển ở bên đó, tất cả những gì mà người ta đang phát triển ở bên đó thì mình nhìn nhận và mình mong muốn rằng là, ờ, đất nước của mình cũng sẽ trong một thời gian ngắn, trong tương lai sẽ, ờ, phát triển bằng nước họ. Mình không, ơ, phủ nhận rằng là mình mình không, a, khẳng định rằng là nước mình đang thua xa quá, bởi vì thật sự xa quá thì cũng không xa đâu bạn. Nhưng mà, ừm, ờ, nhưng mà
À, đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ờ. Có nghĩa là mình hiểu, đúng hông? Mình hiểu cái khoảng cách, đúng hông? Ờ, và nhưng mà có nghĩa là cái lần này đó thì cái cảm xúc của bạn về cái chuyến đi này có nghĩa là sau khi mình đi về rồi, thì cái cảm xúc của bạn là như thế nào? Có thể là vui buồn hay là nuối tiếc hay là muốn thử lại một lần nữa hay là như thế nào nè?
Đúng rồi. Ờ, mình thật sự là mình vẫn muốn đi qua bên đó một lần nữa, nhưng mà mình muốn đi vào mùa đông, mùa đông thì chắc chắn mình sẽ chịu đựng được. Ờ, nó lạnh một xíu chứ nó nóng quá à, nóng rát cả da chịu không được. <laughs> Rình đi qua
Ờ, để cho nó lạnh một xíu, đúng hông? <laughs> Ờ, để nó lạnh một xíu. <laughs> Rồi, nhưng mà nhưng mà cái cảm xúc vẫn muốn đi lại hả? Đúng hông?
Vẫn muốn đi lại nha bạn. Ờ, bạn không biết đâu, ở bên đó cảnh rất người ta rất là hữu tình, những cái cảnh đẹp, ừm, mình ngoài r ngoài những cái đó
Ờ! Ồ. Nhưng mà cái cảm xúc thì có nghĩa là cái chuyến đi thì mỗi chuyến đi nó là một cái cái cái khác nhau, tất nhiên là chuyến đi này nó là như vậy, nhưng mà có thể chuyến đi sau nó sẽ khác, đúng hông nè? Vậy thì cái cảm xúc của bạn khi mà bạn đã trải qua một cái chuyến đi, gọi là, để đời như vậy, thì nó là như thế nào? Mình có buồn, vui, hay là như thế nào không?
Ừm. Đúng rồi. Ừm.

Vậy mình sẽ nói tiếp tục cuộc hành trình của mình nha, chục cuộc hành trình trong một ngày. Thì lúc đó mình đi về nhà khoảng tầm 12:00, chính là cái giờ mà không thể nào bước chân ra ngoài đường được, thì 12:00 cho tới 5:00 chiều nó vẫn rất là nóng, nó vẫn rất là rát vì vậy nên là mọi người sẽ chọn đi vào lúc từ 5:30 cho đến tối khuya về luôn, thì 5:30 tức là khi đó nắng nó đã hạ nhiệt xuống rồi, thì mình đi ra ngoài mình đi chơi, mình đi ngắm cảnh đẹp. Có một điều mình phải công nhận là cảnh đẹp ở bên Trung Quốc nó rất là đẹp luôn, nó rất là thơ mộng, ờ, nó rất là thơ mộng, nó nó nó nó có kiểu gì á, những cái bóng đèn của nó thôi cũng thể hiện nên cho mình thấy được cái sự mà, ờ, cao sang của, ờ, b đất nước họ. Ờ.
Ừm. À. <laughs> Ừm, đúng rồi. Có nghĩa là mặc dù là những cái thứ mà nó cản trở mình lại rất là nhiều, đúng hông? Nhưng mà, ờ, khi mà mình thực sự mình đã bỏ qua cái đó thì mình lại nhìn thấy được rất là nhiều thứ, đúng hông nè? Ờ, có rất là nhiều thứ xa xỉ ở bên đất nước họ, ở bên đất nước bạn mà mình bây giờ, đó giờ mình coi trên phim ảnh thì thực sự bây giờ mình mới đúng, đúng, rất là hay, nhưng
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình mới phát hiện được. Ờ, mình xem ở ngoài đời được luôn á.
nhưng mà có một cái khoảnh khắc nào mà bạn gọi rằng là thôi xong rồi, đây là một trong những cái chuyến đi mà mình nhớ hoài, nhớ hoài, nhớ mãi hay không? Hay là, ờ, cả một cái chuyến đi đó thì có rất là nhiều khoảnh khắc nè?
<chuckles> Ừm, có đấy bạn. Mình có ấn tượng với một cái nữa, mình cảm thấy thật sự rất là để đời luôn đó chính là khi mà tụi mình đi qua ừm, khi tụi mình qua bên đó tụi mình không có chuẩn bị đồ ăn của Việt Nam, tất nhiên rồi mình đi sang bên, ơ, nước bạn thì mình phải thưởng thức âm thực của nước bạn chứ, đúng không? Nhưng mà một có một điều mà cả cả một chúng tôi không thể nào mà, ờ, lường trước được lường trước được đó chính là
À, là gì nè? Ờ, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Cỡ một đám bạn, đúng hông? Rồi.
Đúng rồi, đó chính là đồ ăn, đồ ăn ở bên ẩm thực ở bên Trung Quốc. Ẩm thực bên Trung Quốc thì có hai cái sự, hai cái rất là đặc trưng thứ nhất rằng là cay, rất là cay và thứ hai là rất là nhiều dầu mỡ. Thật sự rất là nhiều dầu mỡ và cay luôn, là mọi người ăn vào mọi người không thể nào cái gia vị của người ta nêm nếm không giống như gia vị ở bên nước mình là người ta thường người ta chỉ nêm bằng muối thôi, người ta nêm muối, hầu như người ta sẽ không nêm đường, bên đó thì người ta có một cái người ta rất là kiêng đó chính là đường, vì vậy nên họ không có nêm đường. Đúng rồi, họ kiêng nêm đường, họ chỉ ăn muối thôi và đồ ăn của họ thì mình cũng hông biết ngoài muối ra họ có sử dụng cái gì nữa không và chắc là có dầu hào đồ các kiểu ở bên Việt Nam mình cũng đang sử dụng đó. Ừm, nhưng mà nó chỉ đồ ăn của nó mà vừa m bạn có thể suy nghĩ đi, mình nói cho bạn nghe, vừa dầu nè, vừa cay nè.
Như nào? Ờ. Ừm. Ừm, mình hiểu. Đường hả? Đâu? Như thế nào? À, vừa dầu, vừa cay.

Ồ! Nhưng mà, ừm, thời điểm đó là bạn đi với ai? Bạn đi một mình thôi hả? Hay là bạn đi với với gia đình hay là với ai nè?
Ừm, lúc đó thì mình đi với lại cùng bạn của mình, mình đi cùng bạn với mình ở Quảng Châu bên, ơ, Trung Quốc. Chắc là bạn nghe Quảng Châu bạn cũng thấy á thấy quen thuộc mà, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi đó. Bản thân mình bản thân của chúng ta thiệt ra đều, à, quen thuộc với Quảng Châu. Ờ, nhưng mà vậy thì đi, tại sao, à, một cái chuyến du lịch mình xuất ngoại nó có quá nhiều điều mới lạ như vậy, ờ, thì nó lại là một trong những cái chuyến du lịch mà bạn gọi đó là để đời? Ờ.
Ừm. Ừm. Tại, ờ, để đời là bởi vì một chuyến du lịch nhưng mà giống như không đi du lịch gì á bạn. Ờ, để mình kể cho bạn nghe nha. Ờ, mình kể lịch trình một ngày đi du lịch, lúc đó là mình ở được 7 ngày nhưng mà mình kể một ngày đi du lịch của mình cho bạn nghe. Ờ, ngày một ngày mình sáng mình thức dậy 5:00 sáng để make up, make ơ đồ, lên đồ để đi chơi, chụp hình đồ đó. Thường á mình sẽ đi được cho 3 tiếng đồng hồ, mình đi tới 8:00. Mình đi từ mình đi từ mình thức dậy từ 5:00 đến khi 8:00, mình bước chân ra ra ngoài vào lúc 6:00 rồi đến 8:00 á bạn, là tổng khoảng thời gian đó là 3 tiếng đồng hồ. Thì lúc đó mình đi ra ngoài mình đi ăn sáng, mình xem hồ, mình ngắm cảnh, chưa chụp hình được gì luôn, chưa làm một được một cái gì luôn, thì mồ hôi đã nhễ nhại trên mặt rồi đó bạn. Ờ, nó nóng quá, mồ hôi da thì nó rát, mình không thể nào mà mình ở ngoài đường được.
Đó Gì lạ vậy? Ừm. Ừm, đúng rồi. À! Ừm. Thì sao? Ờ. <laughs> Có nghĩa là nó nóng quá, đúng hông? Trời ơi, nó nóng! Ồ! À, vậy là lần đầu chúng ta xuất ngoại thì chúng ta thấy rằng là "Trời ơi, sao cái thời tiết mà nó nó nó cái gì mà nó nóng dữ như vậy!", đúng hông? Cũng chưa bao giờ mình được trải nghiệm, ờ, chưa bao giờ mà mình trải nghiệm, thì lúc đó là bạn bạn xử lý như thế nào?
Ừm, thì khúc đó Hơ. Hôi, không ngờ được luôn. Ừm. Ờ, thì lúc đó nóng quá, nóng mà rát cả da như thế thì tụi mình chỉ muốn là đi về phòng thôi. Như đi du lịch thì lúc nào cũng muốn về phòng hết trơn á, không muốn ở ngoài. Ở ngoài nắng quá à, ở ngoài nắng mà nắng rát cả da, nắng mà mình có một người bạn của mình, bạn ấy thuộc tuýp mà tuýp kiểu người mà da hơi da trắng một tí, hơi bị nhạy cảm, thì bạn đó bị bỏng da luôn. Vì thế nên là mọi người đâu có tâm trạng mọi người đi đâu. Ừm.
Nguyên cái chuyến du lịch hả? Ừm. Ghê vậy, có nghĩa là không có một cái chuyến du lịch mà mình rất là mong chờ, đúng hông nè? Là tại vì lần đầu tiên không biết là có phải lần đầu tiên hay không nhưng mà nghe thôi là xuất ngoại là là nó rất là là là một cái gì đó to lớn ở trong đúng rồi, xa xỉ trong khi mà đi du lịch rồi. Đó, nhưng mà lại nó không có như một cái mình nghĩ. Ờ, chuyến du lịch để đời, ờ, tưởng rằng là nó quá nhiều thứ vui thì lại là nó không có được một cái như mình muốn, đúng hông nè? Ờ, thời tiết rất là nóng, thời tiết rất là rát da và cũng như mình không có làm được những cái điều mà bản thân mình muốn. Đó, rồi nhưng mà bạn có xử lý cái cái cái vấn đề này hông? Có nghĩa là vẫn lì đòn luôn, mình ra đường mình tiếp tục chơi luôn hay là lúc đó là chỉ ở nhà thôi rồi tránh nóng thôi?
Đúng rồi. Xa xỉ rồi. <chuckles> Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, chưa làm được gì hết. Ờ.

Thật ra thì nó quá nhiều thứ mới lạ, kể cả thời tiết nó làm mình tụi mình không thể nào mà đi ra ngoài khám phá hết được cái, ơ, Quảng Châu của Trung Quốc được. Thật sự ở 7 ngày mà không khám phá được hết cái Quảng Châu Trung Quốc đó là một điều rất là nuối tiếc, rất là, ừm, mình cảm thấy nó bị không như ý của mình. Trong khi đó là mình đã mất rất là nhiều thời gian, hơn 1 tháng trời để mình lên những lịch trình là mình đi tham quan chỗ nào, di chuyển bằng phương tiện nào, ờ, vân vân rất là nhiều thứ. Và đồ ăn ở bên đó thì bạn cứ nghĩ đi, nếu mà mình không ăn được đồ ăn ở bên đó, mình không quen, mà mình không thể nào mình tìm được, chẳng lẽ mình cứ ra ngoài mình ăn, a, ăn kem hay là mình ăn các loại, à, kẹo đường ở ngoài đường nh riết như thế thì mình cũng đâu có thể nào mà mình mình mình sống mãi được. Ờ, nên là lúc đó mọi người rất là đói, mọi người đói dữ lắm, mọi người không hầu như là không có tâm trạng để đi ra ngoài chơi. Nó vừa nắng, nó vừa nóng mà mình vừa đói nữa, mình chưa tìm được một món ăn nào như ý, kể cả phở bên đó cũng vậy, phở bên đó cũng vậy nha. Đúng rồi, phở bên đó cũng vậy, người ta không có
Ồ. <laughs> Ờ. Ừm. Mình hiểu. Ồ, vậy luôn hả? Ờ, như đâu, đâu phở bên đó như thế nào?
Ừm, phở bên đó người ta không có bỏ bỏ phở mà phở như Việt Nam mình đâu, họ bỏ ph phở
Người ta không có như nào? Cái cái cái cái sợi bún nó mềm, đúng hông? Mà họ họ sử dụng sợi bún khác hả?
Đúng rồi. Đúng rồi, họ sử dụng sợi bún cũng khác sợi phở cũng ph khác mà sợi miến cũng khác luôn. Mà nêm nếm gia vị của họ thì tất nhiên rằng là mình không quen mình không ăn được là cái thứ nhất. Cái thứ hai rằng là họ luôn luôn là bỏ cải bạn có biết cải thìa hông?
Ờ. Cải cải thìa, rồi, biết, mình biết. Rồi sao?
Ừm, cải thì cải thìa đó, ừm, họ bỏ rất là nhiều cải thìa vô họ ăn làm cải cái nước cái nước lèo của cải thìa á bạn. Khi mà họ họ bỏ vô ăn chung với lại là phở thì nó sẽ ra một cái mùi mà người Việt Nam mình không có ăn được, không ăn được, mọi người không tìm ra được, lạ quá.
Ừm, cũng lạ quá, đúng hông? Tức là cái gì mà mà mình mình làm ở đây là mình ăn hoa hồi nè, đó, mình có những cái rau rau thơm nè, rau diếp cá nè, rau rau này, rau rau quế nè, nhưng mà tự nhiên qua bển là bỏ cải thìa cho nên là nó <laughs> cho nên là nó cực kỳ lạ, đúng hông? Và nó khiến cho cái chuyến du lịch này thực sự là nó nó nó vừa lạ nè, nó vừa lạ cái
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, bên đó chỉ có cải thìa. Đúng rồi. Ờ. <chuckles> Cảm thấy là thật là kỳ kỳ. <chuckles> Kỳ quái. <laughs> Đúng rồi.
Đúng hông? Mình không mong muốn nhưng mà nó nhưng mà nó lại cho mình thấy rằng là, à, đất nước của bạn là nó như thế nào, đúng hông? Mình cũng hiểu được là, ờ, những cái câu chuyện là, ô kê, đất nước của bạn họ làm phở như thế này, đồ ăn của họ như thế này, đó, thời tiết nó như thế này, nó cho mình thêm ừm, nó cho mình thêm nhiều thứ hơn, đúng hông? Chứ cũng không phải là là quá khó khó đi hay là khó tận hưởng, đúng hông nè? Vậy thì một cái chuyến đi mà nó để đời với bạn như vậy đó thì nó đã thay đổi bạn như thế nào về cái cách nhìn nè, hay là một cái thói quen trong trong cuộc sống của bạn hay không?
Ừm. Ờ, đối với ẩm thực thôi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Nó có ảnh hưởng đến bạn như vậy hay không?
Ừm.